ค่ะ คือตอนเนี้ยอะค่ะเรามีปัญหาเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ก็คือก่อนหน้าเนี้ยค่ะ เราไปตรวจสุขภาพมาค่ะ แล้วปรากฏว่า ใช่ ปรากฏว่าค่าน้ำตาลในเลือดของเราอะค่ะมันสูง ก็คือ ใช่ ก็คือคุณหมอบอกว่า ถ้าเกิน 100 เนี่ยก็คือไม่ดีแล้ว ใช่ไหมคะ แล้วก็ ใช่ แต่ของเราอะค่ะ ล่าสุดคือ 118 ค่ะ ก็คือคุณหมอบอกว่า ใช่ คุณหมอบอกว่า "ถ้าเกิดสูงถึง 120 เนี่ย คุณหมอจะตัดเป็นผู้ป่วยเบาหวานแล้วนะ" ก็คือคุณหมอก็เลยบอกว่า
ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ โอ้ ค่ะ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ โอ้ <chuckles> ค่ะ <chuckles> อืม อืม
เหตุการณ์แบบเนี้ย ก็คือต้องแก้ด้วยการที่เราอะต้องเลิกกินของหวานให้ได้อะค่ะ ก็คือให้ลดพวกอาหารที่เป็นแป้ง อาหารที่มีน้ำตาล ใช่ เพราะว่าเป็นตัว ใช่ เพราะว่าเป็นตัวการที่จะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยมันสูง ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยอะค่ะ เรื่องของเรื่องอะค่ะ คือเราก็พยายามที่จะลดแป้ง ลดน้ำตาลแล้วนะคะ แต่ว่าเราเป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ แบบบางทีนะคะเราอะกินสุกี้ ใช่ไหมคะ พอกินเสร็จแล้วทั้ง ๆ ที่กินอิ่มแล้วอะ แต่มันก็รู้สึกอยากกินขนม อยากกินของหวานตลอดเลยอะค่ะ คือเราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะค่ะ อย่างวันเนี้ยนะคะ เราก็คือไปทานข้าวมาแล้วเรียบร้อย แล้วก็อุตส่าห์เลือกอาหารสุขภาพ ไปกินสลัด อย่างเงี้ยอะค่ะ ปรากฏว่าพอกินเสร็จแล้วค่ะ เดินเล่นสักพักหนึ่งรู้สึก เฮ้ย อยากกินของหวาน แล้วพอแบบ พอเดินผ่านร้านไอติม อย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า
อืม ค่ะ แป้ง อืม ๆ ใช่ ๆ ตัวดีเลยค่ะ พวกนี้ <chuckles> ค่ะ ๆ อืม ๆ ใช่ค่ะ ถูกต้องเลย อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม อืม อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อดไม่ได้

ได้ค่ะ
แล้วคุณจะไม่ได้ ไม่ ไม่อึดอัดเนาะ เวลามันโดนบังคับ ร่างกายเราโดนบังคับมาก ๆ อะ เราจะได้ไม่อึดอัดค่ะ แล้วคุณจะได้ไม่โหยด้วย ค่อย ๆ ลด
อืม ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ อันนี้ก็น่าเป็น คำแนะนำที่ดีค่ะ เพราะว่าปกติอะค่ะติดน้ำอัดลมมาก นอก นอกจากน้ำอัดลมแล้วอะค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ชอบทานมาก ๆ เลยก็คือเค้กช็อกโกแลตนะคะ ก็คือ ใช่ แบบว่าบางทีไปห้าง อย่างเงี้ยอะค่ะ เราจะต้องแวะตาม ตามร้านขนมปังเบเกอรี เลยค่ะ แล้วเขาก็จะมีที่ เป็นก้อน ๆ ที่ตัดแบ่ง อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ ใช่ เราก็จะไปเดินดูว่าวันนี้มีรสอะไร มีรสช็อกโกแลตที่เราชอบไหม ถ้ามีรสช็อคโกแลต อย่างเงี้ยอะค่ะ เราจะซื้อมา 3-4 ชิ้นเลยอะค่ะ แล้วก็จะกินทุกวัน อือ ใช่ จะเก็บ จะเก็บในตู้เย็นไว้ แล้วก็กินข้าวเสร็จ แล้วก็กิน ซ ช็อก ก เค้กช็อกโกแลตต่อ
อืม ค่ะ โอ้ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม อืม คะ โอ้โฮ โอ้ อา อา ๆ จะมาทานนี่ต่อ อา ก็ลองลดดู ลองลดพวกเค้กด้วยนะคะ เพราะว่า ถ้าสมมุติว่าคุณลดแบบ อ่า ปกติคุณทานอาทิตย์ละหลายชิ้น อย่างเงี้ย คุณค่อย ๆ ลดนะ อาจจะเป็นอาทิตย์ละชิ้น แล้วก็ค่อย ๆ ลด เหลือเดือนละ ซ 1-2 ชิ้นพอ อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ คือ อืม อืม ก็ได้ ก็น่าเป็น คำแนะนำที่ดีนะคะ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย คือพอหมอเตือนปุ๊บ เราหยุดทุกอย่างเลย แล้วปรากฏว่าเราเหมือนแบบ เราค่อนข้างจะคลุ้มคลั่งเลยอะค่ะ มันเหมือนแบบ ใช่ มันเหมือนแบบ
<chuckles> ค่ะ อา ยิ่งทำให้คุณอยากทานใหญ่เลยนะ ถ้าคุณบังคับแบบเนี้ยอะค่ะ
ใช่ เพราะว่าเราอะ คือ เหมือนแบบ หยุดเลย แล้วพอหยุดเลย มันเหมือนกลายเป็นว่า โอ้โฮ แบบ
อื้อฮึอ ใช่ ๆ มัน
เหมือนอารมณ์ไม่ ดี <chuckles> แล้วก็เหมือนแบบ
อย่างงี้จะไม่ได้ผลน่ะค่ะ
ใช่ แล้วพอ
มันจะทำให้เราแบบย้อนกลับมากินต่อ
ใช่ค่ะ มันก็คือทำให้เราแบบ คือเราคุมไม่ ควบคุมตัวเองไม่ได้เลย พอมันหยุดไปสักแบบ 3-4 วันอะค่ะ เรารู้สึกว่า "ไม่ไหวแล้ว" แล้วก็กินทุกอย่างเหมือน เดิม
เออ ไม่ได้ นั่นน่ะสิคะ เนี่ย ๆ ๆ เนี่ย มันเป็นผลเลยล่ะ ยิ่งคุณยิ่ง หยุดแล้ว คุณจะยิ่งแบบอยากทานหนักขึ้นเลยอะ <chuckles> คุณลองดูนะ แบบทำให้เป็นสเต็ปดีกว่าค่ะ แล้วมันน่าจะไปตามระดับ ๆ ทีเนี้ย น้ำ ระดับน้ำ นาน คุณก็น่าจะลดลงด้วย หลังจากคุณไปตรวจแล้ว "อุ๊ย มันได้ผล" เงี้ย คุณก็จะมีกำลังใจต่อ ที่จะทำต่อ อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ ใช่ อันนั้น อ ได้ อ๋อ เดี๋ยว ได้ค่ะ ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเราไม่เคยคิดเลยว่า เออ เราควรที่จะค่อย ๆ ลดเนาะ ไม่ใช่ว่าเราลดไปเลย แบบตัดไปเลย เพราะว่าพอมันเป็นอย่างงั้นน่ะค่ะ เราค่อนข้าง ที่จะแบบ เออ คลุ้มคลั่งเลยทีเดียว มันเหมือนแบบว่า ใช่ มันเหมือนแบบ เฮ้อ
อืม ๆ อือ นั่นน่ะสิคะ ใช่ ทำไม่ได้มันจะยาก มันจะดูยากไปค่ะ
ใช่ มันยากมากจริง ๆ ค่ะ เราก็เลยกลับมากิน ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาคำแนะนำของคุณ ที่บอกว่า ที่บอกว่าค่อย ๆ ลดจาก
อืม ค่ะ ค่ะ ทำแบบสบาย ๆ นะคะ ค่ะ อย่าไปซีเรียสกับตัวเองเกินไปค่ะ แล้วคุณจะรู้สึกดี <chuckles> คุณจะได้รู้สึกดี ด้วย
จากกินทุกวัน อ๋อ ได้อยู่ <chuckles> ไม่งั้นจะเครียด ใช่ไหมคะ? <chuckles>